Senti, senti, eu senti que ela tinha uma certa delicadeza também, s que eu, né, gosto de uma pessoa, uma pessoa
E esse era o jeito da pessoa, né, ela era delicada?
Sim, sim, uma pessoa delicada, uma pessoa cuidadosa, falo nossa que legal né, talvez possa dar certo. Mas aí passou um tempo depois desse pequeno trabalho que a gente fez, né, a gente foi muito bem, tirou nota boa e tudo mais. E aí começou a surgir meio aquele burburinho escolar, de adolescente, né, "Ó, acho que ela gosta de você, não sei o quê", né.
Hum. Uhum. Alguém falou pra você que ela alguém chegou e falou, não foi ela exatamente que falou com você, diretamente?
Isso q Isso, não foi diretamente, foi uma amiga, né, deu aquela ideia também, né, vamos vamos se dizer assim, né, me me Sempre tem. <giggles> "Ah, você combina", mas aí descobri que é tudo invenção, viu, aquele negócio de combinar. Aí
Ah, sempre tem, né, os amigos que sempre tem os amigos que Ah. É é é às vezes, pode ser que ela, né, po às vezes não, às vezes pode ser que sim, né, houve um interesse e da parte dela e todo mundo percebeu e e você não, talvez não, eh, tivesse percebido essa
Sim. Não tinha percebido. É, eu realmente me considero uma pessoa, que naquele momento Distraído, não estava muito focado naquilo, talvez, né, tinha um sentimento ali que gostava da pessoa mas, na minha cabeça nunca daria tanto certo, assim, né, nunca né daria pra sair um dia né, mas aí
Distraída. Então porque você fala isso? Por que não daria pra sair um dia?
Ah, eu mesmo com tudo, eu sou uma pessoa muito vergonhosa, né, não era, eh, meu momento, era mais de estudar É, eu sou uma pessoa muito tímida, meu momento era mais de estudar, focar nos vestibulares, né, eh, ver um cursinho pra eu fazer também naquele momento, né. E
Você é tímido? <giggles> Hum. Sim, fase de vestibular, escola, né, eh, vai fazer faculdade.
Sim e aquilo fi

Não, não tinha, foi não foi o primeiro encontro, mas foi a primeira vez que os assuntos eram
Ah, um encontro entre vocês 2 e a conversa entre vocês 2. Seria a primeira vez.
Isso. N Isso, não tinha isso. Aí, teve aniversário desse amigo, eu convidei ela pra sair, ela aceitou, né. E eu fiquei muito animado, né. Aí
Hã. Hum. Uhum. É, animado, é, legal, né. Jovem, primeiro amor.
Sim. E aquela coisa sim. Bom, não chega a ser amor, né, eu sempre acho que eu aí, chegou naquela eu convidei ela pra ir numa sorveteria, né, sem muito dinheiro, como jovem é, né. Aí a gente foi, saiu, né, os papos bateram. Sim, estava num calor, nossa, muito calor. E você n você não sabe, nesse dia, inclusive, como a gente estudava na mesma escola, aconteceu de tudo. A gente sentou, deu risada, mas aí quem me aparece? Aparece meu professor da escola lá. <laughs>
A paixão, primeira paixão, né. Hum. É uma boa ideia, uma sorveteria é uma boa ideia. Hum. Olha. Ai, o professor.
Aparece meu professor lá aparece uma amiga da classe também, do lado, olhando a gente.
Aí não precisa contar pra ninguém, porque o professor professor já já já vai contar, já vai
É, aí já sabe. Inclusive fiz até essa piada. É. E ela ficar brincando, exatamente. Mas
É, a fofoca vai correr solta, né. <laughs>
Aham. Mas não ocorreu m muito assim, mas aí deu muito certo, a gente deu risada, foi mais pra se conhecer mesmo, aquela coisa adolescente, brincar, né, e
Que bom. E o encontro foi bom?

Exatamente. E, aí, eh eh, ah, uma amiga dela f f iria fazer um um uma peça teatral, ia mostrar, ela me chamou, fui, e nesse dia foi o primeiro dia que nós tivemos um contato, nós demos um selinho, um beijo, né, no caso.
Uhum.
E foi, sa a primeira vez e eu, né, nós gostamos um do
E você sentiu o quê? Você sentiu que que estava realmente apaixonado? Que aquela moça seria um u um
Sim, e bom, como jovem a ilusão bate na cabeça, né, por exemplo, nu "nossa, vamos viver uma vida inteira, vamos" é, vamos sim, nós vamos ter uma boa exatamente, uma boa relação, uma boa, né, mas como nem tudo são flores, né, daí pra frente foi, degrin né, foi decaindo um pouco as coisas, né, muito por conta que estava próximo das férias.
Aquela cena parou pra você? Tá. Aquele momento. Uhum. Hum, me conta, o que que aconteceu? Declinando o relacionamento?
Isso. Muito por conta estava perto das férias, aí tinha que passar u m tempo com a família, aí, né, esfriou um pouco.
Ela passar o tempo com a família, você com a sua família. Ah, tá, foi férias do quê? Feria férias de final do ano, férias do meio do ano?
Isso e esfriou um pouco, né? Férias é, férias de final do ano, e
Ah, é, são longas a as férias do final do ano, são é, bem mais longas, né.
Hum, fomo muitos longas. Começou né, e começou a cair, assim, né, o contato um pouco, tudo tudo bem que tinha mensagem, mas ela demorava pra responder, o outro também demorava, começou a esfriar. Isso, exatamente. Eu trouxe
Hum, foi esfriando. Mais da sua parte ou da dos dois? Ao mesmo tempo ou mais da sua ou da dela?
É, começou a esfriar, mas eu eu acho que a parte mais dela estava mais esfriando, eu falei: "Ah, né, acho que eu vou conversar com a pessoa, se a pessoa realmente não quiser muito mais continuar saindo, né".
Uhum. Sim, um bom diálogo, né, um uma boa conversa.
Sim. Bom, a gente teve outras saídas, além daquela, claro, né, saímos várias vezes e tudo mais, só que aí as férias mesmo foi algo que gelou, né. E
Uhum. Olha, as férias, então, foi praticamente o término?

Foi, em geral, foi bom. Nós gostamos um do outro, entendemos um o lado um do outro talvez, eh, qual seria o nossos não objetivos, né, mas entender o que cada um estava buscando ali, né, exatamente. E achei que combinava bastante, achei que a conversa fluiu muito bem, a gente se entendeu muito legal, conversamos, demos risadas. Até aí, beleza. Estava numa idealização muito boa, né?
Hum. Olha. Estava ainda com com aquele aquele, eh, aquele friozinho na barriga. Aquela sensação que os apaixonados sentem.
É. Do conhe do conhecer a pessoa, né, de conhecer. Aí a gente, né, vai e vem na escola, conve conversava, né, eh, conversava bastante ali naquele momento, eu né, aí começou realmente ter essa sensação e sentimento, né: "Nossa, acho que eu estou mais que gostando da pessoa, né, talvez eu esteja apaixonado, pensando bastante na pessoa", né?
É. O conhecido. Que legal. Hum, aham, é. O apaixonado tem essa tendência. Tudo fica fica até meio bobo, eh, deixa de é, deixa de fazer outras coisas e só pensa naquela pessoa, fica ao telefone, né, o tempo todo, esperando uma mensagem, desesperado.
Eh. Sim. Sim, exatamente. Isso. Isso dificultou. Sim. Isso dificultou um pouco também o dia de estudos, né, porque tinha que dar atenção, de certa maneira pra isso também, né? E você, né, tem que se doar de certa maneira, o seu tempo doar, eh, a sua energia em certos momentos, né, pra também fazer a pessoa dar risada, a pessoa, né, gostar também do momento, né?
Hum. Sim, um relacionamento acaba sendo mesmo, né, uma os 2, né? Tem que os 2 quererem, os dois fazer né? É.
Sim.

Ah, paixão, né, vixe, que sentimento, hein.
Sim.
Olha, a primeira vez que me apaixonei foi por uma pessoa que eu estudava junto, né? Assim, aquela desulu aquela desilusão, sim, foi no colégio, aquela famosa desilusão amorosa no colégio, né? Eh, é uma olha, eu tinha 16, ela também tinha 16 anos, ela um pouco mais nova, era mais um pouco mais nova. Era bem novo, uma paixão.
Como que foi? Hum, o mesmo colégio? Mes Quantos anos? Hum. Ah, bem novinhos, né? Ai, então é a primeira paixão mesmo.
Sim, uma paixão bem adolescente. Aí, é, eu estava na escola, às vezes, né, trocava o olhar, ela também o olhava de vez em quando. E aí começou meio que que essa troca, mas começou muito por conta da gente estudar junto, né, ficar no mesmo espaço, nossa roda
Hum, me conta, me conta que eu quero saber. Você acha você você achava que ela se parecia, assim, o jeito dela, né, o o o estilo dela com com o seu?
Hã, olha, eu acreditava que parecia por conta de eu ser uma pessoa muito, né, ser uma pessoa muito estudiosa, uma pessoa que dedica-se tanto ao colégio. É, e ela e eu via isso, né, também na pessoa, eu acreditava e via, né, ser uma pessoa que estudava, ela tirava notas boas também como eu, e muitos
Hum, ela era estudiosa. Uhum. Uhum. Você via um futuro ali?
É, via via um certo, bom, como adolescente, né, você fala assim: "Nossa, talvez dê certo, né. Por que não tentar, né?", mas isso aí era no início do ano e quando eu cheguei na escola lá, né, conheci um pouco, de vez em quando conversava porque, né, nós tínhamos grupos de amigos diferentes, apesar de estudar na mesma classe, né?
Uhum. Me conta como que como que foi, assim, o primeiro contato, como me conta tudo, quero saber.
E Uhum. Olha, eu pelo que eu me lembre, o nosso primeiro o primeiro contato que tive foi uma conversa muito rápida ela f estava num grupo junto comigo de trabalho d escolar, né, de uma apresentação, aí a gente trocou i eh, algumas ideias, né? E a gente começou a conversar de outras coisas também sobre vida, sobre músicas, cultura pop, cultura geral.
Uhum. E você sentiu que ela também teve uma afinidade com você?